Sí, sí, claro. Finalmente está basada en eso, ¿no? Es es como una adaptación, que yo digo, sigue siendo la misma técnica, ¿no? O sea, yo creo que depende, el contexto en donde la estás aplicando, donde la apliques, este, pues sí, puede requerir de más o menos tiempo, y bueno, en tu caso, pues, lo lo hiciste, así duplicándola, y pues, así es como te te ha funcionado, ¿no?
Ujú, sí. Sí, es importante como que cada quien encuentre qué es eso que le funciona porque no hay una, mm, regla de oro, ¿no? Que nos funcione a todos y que sea efectiva en todos. Todos somos muy diferentes, funcionamos muy diferentes. O sea, por ejemplo, las personas que tienen TDHA, ¿no? Esta, la técnica pomodoro es superbuena para las personas que tienen TDHA, porque
Claro. ¿Ya es qué? ¿Sí funciona eso?
Sí, de hecho, mi papá, él tiene TDHA, entonces él ut él utiliza la técnica pomodoro de 25 minutos, y le viene super superbién. A mí, personalmente, no. No sufro con eso. A mí me pasa, es todo lo contrario, que cuando yo me pongo a trabajar, a estudiar, puedo quedarme allí 3 horas, 4 horas, y ni siquiera pararme a ir al baño, ni tomar agua. Eso es como que me hiperenfoco en lo que estoy haciendo, <chuckles> a diferencia
Okey. Okey. Okey. Okey. Sí, sí. Y entonces no, m m perdona, ¿no no te pasa? Que entonces, por ejemplo, dices: "Ya pasaron los 50 minutos, tengo 10 minutos. Voy a hay 2 vasitos en en en la cocina, los lavo". Pero, en ese que los lavo, fija te fijas que hay, este, no sé, que a lo mejor hay unos eh, unas toallas de cocina que están desordenadas: "Ay, ahorita las ordeno". Y y en ese, ahorita ir a ordenarlas, ves otra cosa y lo haces, ¿eso no te sucede?
No, eh, que eso es precisamente lo que le pasa a las personas que tienen TDHA, ¿no? Que siempre encuentran como estas pequeñas, estas micro distracciones. Yo no, yo antes a mí se me hacía difícil parar esos 50 minutos para ir a a a a sa a para mí, se me hace difícil, tomar esa pausa. Muchas veces, me ha pasado que que hago 2 horas sin darme sin ni siquiera darme cuenta. De por sí, es un esfuerzo obligarme a mí a parar esos 50 minutos, e e ir a hacer la pausa. Incluso, cuando estoy haciendo la pausa, estoy revisando constantemente si ya pasaron <chuckles>
Okey. Mm, sí. Sí, justo. Sí. Sí, sí. Okey. Okey.
los 10 minutos para ir a trabajar, porque mi mi mente, mi cerebro, está está como superenfocado en lo que estaba haciendo antes, en lo que ya lo programé, eh, para hacer. Y es super difícil tomarme esa pausa, realmente descansar y, ir al baño, tomarme algo, o, hacer otra cosa. Incluso estoy lavando los los vasos que, a veces, pues, estoy lavando algo en esa pausa, y estoy es pensando, en lo que estaba haciendo antes, lo que voy a hacer cuando termine de lavar los vasos, <laughs> en vez de estar como en
Okey. ¿No será un tema no será un tema, como de de de obsesividad?